Sì.
Invece, adesso i bambini escono magari alle alle ore 16, poi, hanno inglese, poi hanno il sostegno di matematica, e poi devono andare a karate, e poi uhm, cioè
Sì. Ehm, certo. Dipende molto anche uhm, io, mhmm, avevo la fortuna, in qualche, modo di avere, comunque, mia madre in casa, insomma che ehm, e quindi, non dovevo essere parcheggiato da qualche parte per questioni di di di di lavoro, eccetera, ecceter c'è anche da dire questo, all'epoca ancora, forse, ehm, una persona poteva, in qualche modo, <chuckles> uhm
Eh, ma si poteva comunque, uhm, portare avanti uno stile di vita, mhmm, accettabile senza avere 2 stipendi.
Sì. Un po' più Sì.

È vero. No, no, no, su questo, mhmm, m m'ha cambiato chiaramente un po' tutto, anche il modo di lavorare, il modo di comunicare, ma su questo diciamo si apre un capitolo <chuckles>
Ehm, sì, <chuckles> dovremmo forse <chuckles> rimandare tutta questa conversazione anche a una seconda chiamata
Eh, sì. Però, mhmm, dico, c'è sempre la possibilità di isolarsi da tutto, eh. Cioè, poi alla fine, come dicevi tu, siamo ancora capaci siamo ancora capaci di accendere un fuoco, siamo capaci, ecco, di vivere su un albero. Mhmm, non dobbiamo disabituar
Sì, sì, io vedo dei casi. Comunque non lavorare non avere nessuna entrata è impossibile, perché comunque, ehm, in qualche maniera, prima o poi, avrai bisogno di soldi per fare qualcosa.
Ah, ehm, col baratto dai, ehm, <chuckles> coltivo
Ehm, eh, già solo per già solo per rinnovare dei documenti o capito? Comunque ne dobbiamo ci dobbiamo risentire perché questo argomento è veramente interessante. Io adesso ti devo salutare.
Certo, cert No, no, è chiaro. Ehm, sì, sì, sì, è da mhmm, è da approfondire, dai. Alla prossima allora, dai. Ciao, grazie.
Ciao. <chuckles>